อืม ถ้า ว ถ้ามีเนี่ย เราอาจจะต้องไม่ ด ไม่ต้องมาพูดหัวข้อแบบนี้กันก็ได้เนาะ แต่ถ้าถามอีกอันหนึ่ง ก็คืออย่างวิธีการหรือเทคนิคอะไรที่จะช่วยให้การเก็บขยะบนชายหาดง่ายมากขึ้น?
เนาะ ใช่ไหม อา ครับผม ก็
ถ้าสมมุติเราต้องไปช่วยจริง ๆ อะ ตัวเองคิดว่ามันควรจะมีเทคนิคอะไรที่เป็นพิเศษไหม?
อืม อ่า สำหรับผมนะผมคิดว่าซาเล้ง สามล้อเนี่ยจำเป็น นอกจากมีถุงของคุณพี่แล้วเนี่ย ถ้าให้แบกไปแบกมาก็อาจจะเสียเวลาเนาะ ซาเล้งนี่แหละ หาคนขับนี่แหละ ช่วยกันสักคันหนึ่งถ้าเป็นไปได้เนาะ ก็ไป ก็ ก็ขับไปเลย ขับลงทรายไปเลย เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตามชายหาดจะมีผู้ประกอบการที่เขาจะชอบลาก อ่า ไม่รู้เป็นเรือกล้วย เจ็ตสกี หรือว่าของเล่นต่าง ๆ เนี่ย ซึ่งแน่นอนว่า บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขามี แล้วพอเขามี เสร็จปุ๊บเนี่ย ถ้าเราได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาเนี่ย อ่า อย่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถเก็บขยะได้อย่างต่อเนื่องขึ้น เพราะว่าถ้าพูดถึงตัวอุปกรณ์เนี่ย แค่ถุงดำกับที่คีบเนี่ยผมว่าเพียงพอแล้ว
อืม <sneezes> อืม ๆ อะฮะ ใช่ อืม อืม อืม
ที่เนี้ยไอ้ตอนขนนี่แหละจะทำยังไง เนาะ ต่อไป ใช่ไหม? อืม อืม ใช่ครับผม
อืม ค่ะ เออ ใช่ แล้ว อ ต่อไป เพราะว่าเราแยกแล้วถูกไหมคะ งั้นเทคนิคอะไรในการเก็บให้มันง่ายมากขึ้น ก็คือเราต้องแยกถุงขยะ แล้วก็ต้องมีรถเข็นอย่างที่เราบอก เพื่อที่มันจะได้ไอ้นี้มากขึ้น และอีกอันหนึ่งในมุมของเราอะค่ะ อย่างเช่นชายหาดมันยาวใช่ไหม แบ่งคนเป็น 3 กลุ่มเลยแบ่งเป็นช่วงเลย คนนี้เก็บช่วงนี้ถึงช่วงนี้ คนนี้ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ แล้วอีกอันหนึ่งคือ ท คนที่เป็นร้านค้าประกอบการควรจะต้องช่วยด้วย เพราะ
อืม อืม ครับ อา ครับ อา ครับผม อืม ครับ ใช่เลยครับ
คุณขายอาหารตรงนั้น

อันหนึ่งมัน ล ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอะ เราคิดว่าอะไรรู้ไหมคะ? ขาดการรณรงค์ด้วย
ครับผม อา โอ้ย อันนี้เห็นด้วยเลยครับผม
ดังนั้น คือการสร้างจิตสำนึก เห็นไหม? เห็นด้วยไหม?
อืม ครับ ใช่เลย เห็นด้วยเลยครับ ประเด็นเนี้ย สำคัญมากเลย ซึ่งก็ย้อนกลับไป ตอนสมัย อ่า เรียนมัธยมแล้วกัน วิชาลูกเสือน่ารัก ๆ อย่างเงี้ยครับ ก็จะมีคุณครูเขาจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วยกันเก็บขยะนี่แหละ คือเรารู้ทั้งรู้เนาะว่า มันคือ ปลาย ปลายเหตุแล้ว แต่ว่าในระหว่างที่ ก เก็บเนี่ย ตอนนั้นเก็บขยะป่าชายเลนมั้งครับ ก็รู้สึกสนุกด้วย ใช่ครับ เพราะคุณครูเขาจะให้ มูลว่า เนี่ยการที่ขยะอยู่ตรงนี้นะ เจ้าปูมันก็ไม่สามารถเติบโตได้เลย เพราะว่ายังไง อธิบายไปเรื่อย ๆ เดินไปอธิบาย ให้ความรู้ ใช่ครับผม เกี่ยวกับป่าชายเลนไป อย่างเงี้ยครับ อืม
อืม อือฮึ ค่ะ อืม อะฮะ อ๋อ อืม อืม อ๋อ อ๋อ อ๋อ ๆ อือ ทำ ทำ ทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหม? ที่มันมีข่าวมาที่ไอ้กระดองปูใช่ไหม? ที่มันเป็นเนี่ยขวดพลาสติก หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ แต่ถ้าพูดถึงอีกอันหนึ่ง อันนี้ อันนี้ขออนุญาตแชร์ในมุมของเรานะคะ เรื่องของการสร้าง เอ่อ จิตสำนึกให้คนน่ะค่ะ รู้จักช่วยการรักษาในมุมของเราอะ เป็นไปได้ไหม? ถ้าเราดึงคนดังมาช่วยเก็บขยะ หรือพวก Idol ต่าง ๆ มารณรงค์ ยกตัวอย่างเช่น เอาใครนะ นักมวยชื่อดังบ้านเราอะชื่ออะไรนะ นักมวยชื่อดังอะ?
อืม ใช่ ๆ ครับ อืม ครับผม อืม ครับผม อา ครับผม อะฮะ อา บัวขาวก็ได้ อา บัวขาว อา บัวขาว
ชื่ออะไรนะ เออ บัวขาว เออ
อา บัวขาวครับผม เป็นไงครับ บัวขาว?
เออ เอาบัวขาวมาเก็บขยะตามชายหาด อะไรอย่างเงี้ย นึก นึก นึกภาพออกใช่ไหมคะ? เราก็คิดว่า มันก็อาจจะเป็นใน ใช้คนดังอะค่ะมารณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนคิดการทิ้งถังขยะไหม อะไรอย่างเงี้ย
อา ครับผม อา ใช่ครับ อืม ครับผม อันนี้เห็นด้วยเลยครับ ก็อาจจะต้องมีพรีเซนเตอร์ ใช่ไหมว่า เออ คนดังที่เขาแบบว่ารณรงค์กันอย่างจริงจังเนาะ อืม
อืม ใช่ ใช่ ถูก ๆ เออ หรืออย่างที่ตัวเองพูดถึง ก็คือปลูกฝังเด็ก เพราะส่วนใหญ่ คนที่เล่นน้ำทะเลส่วนใหญ่เป็นใคร เด็ก
ครับผม อืม ครับ อา ใช่ครับ เห็นด้วยเลยครับผม <sniffs> อืม คนที่อยู่สุข
อืม ปลูกฝังเด็กอย่างที่ตัวเอง ที่ตัวเองไป เขาเรียกอะไรนะ ทัศนศึกษา ใช่ไหม?
อา